Ciao. Buon b g buongiorno. Buongiorno. Come stai?
Ehm, ciao, buongiorno anche a te. Come va? Sì, guarda tutto bene, ehm, qua, il caldo ci ha dato una tregua: oggi ha piovuto un pochettino questa mattina, quindi l'aria è più fres <giggles> Ancora!
Tu bene? Ah, sì? Ah bene, da me da me no. For sfortunatamente no, perché la pioggia estiva a me piace in un certo senso, quindi eh. Esat esa La classica bravo es il classico odore di pioggia.
È bello. Sì, anche il profumo che c'è dopo la pioggia. <chuckles> Sì, sì, no, è bello, è bello. Ehm, vedi, anche sul meteo io cioè, alla fine ci dobbiamo informare anche su è utile informarci anche su, ehm, le cose attualità sicuramente, però anche anche tipo cose tipo il meteo. E volevo chiederti appunto un consiglio.
Mh. Però, a me mi s Assolutamente. Vai.
Ehm
Qual è il meteo più affidabile, secondo me? <chuckles>
Anche, anche. Cioè, ma in generale tu come fai a essere sempre informato, perché siamo sommersi da mille informazioni, non so mai come <chuckles>
Allora par partiamo dal presupposto che io ho sempre ragione, quindi anche se dico una castroneria è verità. <chuckles> Okay. Partiamo quindi se vuoi essere informato, ascolta quello che ti dico. <snorts> No scher ehm
<chuckles> Bene, questo è utile. <chuckles> <inhales> Bene, bene, be Ma se non ho se non risponde al telefono, come faccio però?
Eh-eh, ri e aspetti che ti mandi ho ho tanti mi chiamano per sapere sulle novità del mondo e <chuckles>
<chuckles> E io rispondo sempre presente. <chuckles>
Esat No, a parte le cavolate, allora ti dico sul meteo, visto che hai menzionato il meteo, mhmm, non ho una vera dottrina, diciamo. Ehm, io ne consulto 6, quando mi serve davvero sapere qual è il tempo, ne consulto 6 e faccio una media dei risultati che ottengo. Anzi, faccio una moda più che una media, ehm, quelli con l l'esito più presente, diciamo, lo tengo come affidabile, in un certo senso. E secondo me è un metodo anche applicabile in tutto ciò che riguarda cronaca, informa ehm, attualità, cronaca in generale dico.
Mh-mh. Oka <chuckles> Okay. <chuckles> Eh beh, sì. Sì, insomma, non hai un un sito di riferimento, però ti piace consultarne vari in modo che
Mh. No, no. Allora dipende perché cos'è, cioè io s sono uno studente di chimica, quindi mi sono interessato anche all'aspetto scientifico del mondo, a livello di informazioni, mhmm, pubblicazione, articoli, esatto. Ehm, tralasciando dove vado a reperire io i miei articoli da prendere come riferimento, come divulgazione sì, scientifica in un certo senso ho 2 o 3, uhm, pagine, perché alla fine col fatto che l'informazione sì, perché alla fine col fatto che l'informazione si è trasferita, cioè, mhmm, tanto sui social
Sì. Chiaro. Sì, anche pubblicazioni. Sì. Okay, fidate. Eh-eh. Sì,
e ormai, mhmm, giornali e telegiornali sono qua no, telegiornali ancora no, i giornali sono diventati praticamente obsoleti
No, son tagliati fuori. <chuckles> Sì, è vero, è vero.
ehm, purtroppo. Ehm, sui social bisogna stare attenti, perché nel senso, tutti si spacciano per informatori, ma non tutti trasmettono le giuste informazioni. Uhm.
Sì. Hanno le competenze, ehm, anche a il metodo perché comunque, deve fare s è molto complicato p fare informazione scientifica. Devi avere non solo una proprietà di linguaggio adeguata, ma anche sì, un un metodo per raccontare cose molto complesse in maniera semplice. Ehm
Mh. Certo, cer Ma infatti Ma infatti si spacciano molti come giornalisti, quando magari alla base non c'è nemmeno uno studio, perché la professione del giornalista, sa ha seguito ha, beh, preceduto scu è preceduta da uno studio, da un corso per diventare tale. Ehm, ti insegnano secondo me tanti fattori, anche proprio a livello comunicativo, che devono essere presenti quando tu esponi uno un argomento, e molte volte magari questo non succede.
Certo. Embè, sì.
Quindi
Esatto. Sì. Sì, sì, sì, e manca questo step. Ehm mh.
quindi se proprio dovessi dare un consiglio di sicuro è: "Affidarsi a pagine o divulgatori, in un certo senso certificati, con una certa fama." Sì, sì, sì.
Ufficiali dai, diciamo così, mh, mh, mh. È vero, è vero, ehm, mi facevi riflettere su quando hai detto questa grande verità, ovvero che i quotidiani stanno sparendo, e il vantaggio dei quotidiani era che c'era la firma di del giornalista e quindi si prendeva la responsabilità <coughs>
Sì, quindi se succedeva qualche castroneria, almeno davi la responsabilità a qualcuno, in un certo senso.
Esatto, sapevamo tutti che Emilio Fede, insomma, ehm, era scriveva questo, questo e quest'altro. Ora e in con i social media che hanno preso il sopravvento per quanto riguarda l'informazione, ehm, non si sa bene che, ehm chi è che scrive le cose, cioè Eh. S sì, chi è quello? Eh bravo, non è un giornalista iscritto all'albo spesso quindi, anche se c'è magari nome e cognome non eh, non non cambia molto, sì. <chuckles> Chi è questo? Da dove spunta?
Sì, sì, sì. No, no, no. Poi magari puoi anche risalire alla persona, però non conosci non hai uno storico, diciamo, eh. Dici: "Chi chi è?" <chuckles> "Chi è." Poi dico: "Chi è" "Chi è", anche su un giornalista magari del Corriere della Sera, però in un certo senso se scrive lì un motivo c'è, quindi
<chuckles> Sì, e poi è reperibile, no, Il Corriere della Sera, il la testata, ehm, l'editore si prende la responsabilità, quello che c'è scritto su foglio sulla carta; invece questo passaggio, questa assunzione di responsabilità manca nel ehm, nel mondo dei social media.
Esatto, esa Sì. Eh, secondo me infatti eh, il problema è questo, proprio la responsabilità.
Sì. Esatto, sì, esa
Cioè, mhmm, in un giornale, ma anche in TV eh, quindi in un telegiornale, cose così, mhmm, tu metti in gioco il tuo lavoro e la tua reputazione, quindi proprio anche un livello di stabilità, ehm, sociale in un certo senso; mentre, ehm, guarda su TikTok, scorro e vedo, che ne so, ehm, una pagina
Sì. Assolutamente si.
che racconta cronache e dice una castroneria, un'informazione sbaglia cancella il video e lui è già a posto. Magari magari eh, cioè, nel senso, magari viene ci viene inondato da una sorta di hating no, nei vabbè, facciamo di
Mh-mh. Appunto. Si, infatti. <chuckles>
Mh-mh. Una tempesta mediatica di insulti, mi invento, solo per aver detto una cavolata, però nel senso, dopo 1 settimana già
Mh-mh.
sei a posto con la tua coscienz esa
Sì, è dimenticato, poi vanno talmente ve queste dinamiche sono talmente veloci nel <chuckles> nel mondo del dei social, di internet che, anche se la dici grossa, come dici tu, tra tra 2, 3 giorni c'è un'altra polemica e quindi <chuckles> e vai nell'obli <chuckles> infatti. È vero che, come dicono, internet non dimentica mai, però ehm, eh, cioè
Esa Esatto. <chuckles> Però c'è così tanto su internet che troppe informa sì, sì, sì, sì, sì.
Eh, capito, sì. Ehm, no comunque è interessante, mhmm, anche io non non è che mi ci trovo benissimo a informarmi con social media, comunque lo faccio. Anche io, come te, uso la tecnica di incrociare informazio <chuckles>
Ma non è che lo faccio n è che mi sì, sì, n cioè non è che mi informo sui social, però ogni tanto scrolli, esce, ehm, indipendentemente dalla tua volontà ti esc
Eh, per forza, sai, ehm, se sei un user di di social media, ehm, comunque, delle informazioni ti arrivano, al me che non ti metti solo a vedere video di gattini, però ehm, non sarebbe una cosa sana <chuckles> per uno di E quindi quello che succede è poi essere bravi a capire nel marasma di informazioni qual è g le cose che son scritte bene, che ti piacciono, interessano più. Io personalmente ho trovato una pagina e mi piace tantissimo, perché anche tu come me, ehm, studi mhmm, ehm, io ho studiato, vabbè, parlo al passato, materie scientifiche, e c'è una pagina e mi piace tantissimo e si a "Il futuro prossimo". Ehm
Eh, esatto. <chuckles> Esa <chuckles> Sì. Mh. No, non la conosco, ci darò un'occhiata per curiosità, ma che argomen che argomenti tratta in generale?
Mh, te la consiglio perché tu tutto lo lo spettro del del della scienza, chimica, fisica, futuro ehm, sì, però tutti con peer, tutti gli articoli, insomma, sono, ehm
Okay. Tecnologia, mh. Mh, okay ma è più stile Geopop, che fanno una divulgazione adatta a tutti o è più, diciamo, pratica, in un certo senso?
Ehm, è un po' più tecnica, certo, è accessibile a tutti, però io la trovo molto interessante. Dei conoscere alcuni termini te den cenere cercare. Ehm, però l'infarinatura insomma, è proprio scientifica. Ehm, e poi, insomma, c'è proprio il sito internet alle spalle di questa pagina, in cui tu ti puoi, uhm, andare a informare più sul dettaglio dei sui vari topic, argomenti e articoli. Te lo consiglio perché la leggo sempre mo g molto piacere.
Okay. Mh. Mh. Sì, sì, s Okay. Hai detto il futuro?
Prossimo, molto prossimo, sì, sì.
Il futuro prossimo, dopo ci guardo, dopo ci guardo. Sorpresa.
Quindi ci sono quelle p queste piccole perle, diciamo che magari senza internet non l'avrei neanche scoperto.
Eh. Anche lì, ehm, diciamo che quelle sono state trovate un po' in maniera casuale, perché, per dire geopo io conosce conosco Geopop, per farti un altro esempio, l'ho trovata così a caso, però, mhmm, io vedo il lavoro che c'hanno dietro, hanno uno studio, hanno un team dietro che lavora.
Sì. Mh, mh, mh. Sì, interessante. Sì, sono delle vere e proprie redazioni alle fine, no?
Esatto, non si nascondono dietro no loro fan vedere come, raggiungono un diciamo come come come creano un articolo, quindi
Sì.
Mhmm, danno molta fiducia, ispirano molta fiducia in un certo senso, mh.
Sì, magari fa ci fosse tutto questo <chuckles> attenzione, questa attenzione per tutte le testate che abbiamo oggi online, ehm
Es esatto. Esatto. Mh, mh. A ade adesso tipo fanno i titoli clickbait hai presente, gli e Ah, è su
Eh da sempre sì, ormai il titolista è diventato più importante dello stesso giornalista che scrive l'articolo, eh. Ehm
Assolutamente, assolutamen poi a volte leggo delle castronerie, però.
Sì, sì, io ho 2,3 amici giornalisti, fanno anche un paio per giornale molto importanti, il Giornale di Sicilia, e insomma, ceh, e mi e si lamentano sempre lo scrivono un articolo e poi il titolo, cambia completamente il senso del dell'articolo e quindi <chuckles> perché loro non hanno nie
<laughs> Esatto. E poi vai a leggere i commenti delle persone indignate che, ehm, si sono fermate a leggere il titolo.
Pazzesco, sì. Sì, ma lo sai che loro non hanno nessun potere d i giornalisti intendo, non hanno nessun potere decisionale sul titolo. Cioè loro scrivono l'articolo, suggeriscono un titolo, ma Sì, ma non viene preso, no, minimamente in considerazione perché c'è proprio il titolista, u une
Ecco, que questo non lo sapevo. Eh, hanno bisogno di fare clickbait loro, quindi
Eh sì, e quindi molte volte il giornalista si incavola, ehm, perché il se spesso poi
Gli rovinano gli rovinano in un certo senso l'articolo, perché
Non solo, però ehm, uhm, ne come sai come immagini, spesso il titolo, è anche bello da leggere perché è un gioco di parole sull'articolo che è scritto, quindi, lo scrittore che ha scritto l'articolo scrive un titolo, uhm, e, ehm, di come dire, collegato, anche in maniera, no, un gioco che fa un gioco di parole, <chuckles> st se ci fai caso i vecchi articoli di giornale sono belli perché il titolo è un po' scherzol ecco questa cosa è stata, se ci fai caso, completamente cancellata, perché l'autore del titolo
Sì, sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, uhm, no, no, adett adesso deve essere il più tragico possibile per farti aprire la pagina.
Sì. Mh, bravo, de amore le emozioni di chi legge. <clears throat> Più che avere un senso <chuckles> della lettera
Mh. Mh. Esat Preve cioè allora questa cosa del divertente, lo vedo magari ancora, i giochi di parole in un certo senso lo vedo nelle testate sportive, tipo Gazzetta dello Sport. Ehm, che a volte tipo vittoria del campionato di qua e di là cercano di fare il titolo
Ah, ecc Sì, sì, sì, sì. Sì, no, il classico quando le squadre italiane perdono in Turchia, c'è sempre il titolo "cose turche" cioè ormai lo so già che uscirà questa <laughs> Un classico, guarda, io da quando sono piccolo, <chuckles> un classico sì. <chuckles>
<chuckles> Esat Vabbè, però è è un classico però funziona cioè, ma alla fine vedi dipende anche un po' dalla leggerezza dell'articolo c Nello sport, alla fine è sempre tutto abbastanza leggero. Eh, esa
Sì, appunto, s se lo possono permettere. Però "cose turche" guarda, è proprio un classico e so già che quando c'è Milan Istanbul che, <chuckles> se perdono ci sarà, ehm, "cose turche". Sì, sì, no, comunque quello sì.
Mh. <chuckles> Mh.
Tutto sommato, secondo te è più facile o più difficile informarsi rispetto a 20 anni fa?
Ma Allora, mhmm, arma a doppio taglio, più facile, assolutamente, ma ,ehm, l'aspetto difficile è trovare le informazioni giuste, perché, ehm, fake news abbondano al giorno d'oggi
Mh. Eh, sì, sono dietro l'angolo.
ehm, le persone, ehm, smettono di e mi ci metto anch'io, perché a volte mi fermo un po' all'apparenza, cioè non sto dicendo che io sono fantastico, però c'è un po' un calo della comprensione, di ciò che è la comprensione del testo, nelle persone. Ehm, e come dico mi ci metto anch'io, eh, cioè non no no non voglio escludermi da questa categoria, però in un certo senso, ehm, mi ritengo abbastanza, ehm, bravo nel cioè se leggo qualcosa, che non ho ben capito, prima di esporla, dare un'opinione o parlarne che ne so con gli amici, a casa, eh, cerco di approfondire. Perché, infatti io quando viene fuori un argomento e non conosco io dico sempre: "Non sono abbastanza informato." Su questo mi sento in in diciamo in positivo, perché mh, mh, mh, piuttosto che sparare sentenze a zero cerco, ehm, anche perché se poi vengo scoperto ci faccio una figuraccia io qui io non voglio farci una figura
Certo, sì. Eh, sì, cavolo se c'è <chuckles> quello proprio. <chuckles> Ecco tutti, cer Cerchi approfondire s mh-mh. E non è poca roba quest Eh, come fanno molti. Sì, sì. <laughs> Cer <chuckles> f brutta figura, no?
Esatto, esa
Sì, no ma hai detto bene, ma, uhm, guarda alla fine noi, più o meno abbiamo gli strumenti comunque per capire se una notizia è vera o è falsa. Io penso che i miei genitori invece cioè mio papà pensa legge un articolo, è di quella generazione ne che si informava con la televisione, e la televisione aveva sempre ragione. Quindi lui pensa che questo è applicabile anche ai social media, quindi il contrario, casomai.
Esatto. Mh. Eh, no sa sai cos'ho o cosa ho visto 2 giorni fa, su Instagram, che era scomparso da un bel po', stavo scrollando, facevo il solito scrolling, e mi è uscito un post oscurato e prima di vederlo c'era scritto fake news.
Ehm Mh-mh. Eh. E ma chi chi cioè, da Instangra Instagram ha segnala Ah, okay. Sì, sì, sì. Mh.
Da poco. Instagram, hai presente quando ti oscurano, magari c'è un contenuto sensibile e tu devi accettare prima di guardarlo, e lì c'era scritto fake news. E hanno no ma c'era tempo fa che c'era l'etichetta con scritto "informazione non verificata", cose così; che fu che è stato tolto, non mi ricordo perché, e evidentemente l'hanno appena reintrodotto.
Ah, quindi c'è una specie di fact-checking. Okay.
F e sc oltretutto secondo me è una features utilissima, perché anche chi non è pratico magari dei social, come dici te tuo padre, se legge una roba del genere, ti metti l'anima in pace.
Ah, okay. Mh. Ma sì, ma sì. Eh. Forse sì, infatti sì, ehm, può aiutare da questo punto di vista. Beh, se ricordo bene fu Trump che battagliò parecchio su su questi filtri, ehm, ai tempi di sì, di Twitter. D per sì, certo, per rimuoverli. <laughs> Figura. E c'aveva, probabilmente impostato la sua campagna elettorale su questo. Noi <inhales>
Mh. Sì. Sì, sì, per rimuoverli! <laughs> Figurati se se s va a tutelare qualcosa. <laughs> Sì, sì, eh, esatto. Praticamente gli girava tutto su su questi titoli. A parte che, proposito di fake news, ultima cosa veloce: l'altro giorno ho visto una foto, poi devo capire se è vero, che lui nei suoi discorsi dice sempre: "Ho parlato con Putin, ho parlato con Netanyahu, ho chiamato il presidente dell'Iran", che non so come si chiami, bla bla bla. E dall'altra parte c'è la risposta che dice: "Non è vero, non mi ha mai chiamato, non è vero, non me ne aveva mai parlato." <laughs> E quindi forse è pe è anche un po' per questo. <chuckles>
Esatto. Sì. Ehm, boh così. Uhm, ma quando mai? Ma non è assolutamente vero. <laughs> Ma non lo ascol ma figurati, non lo ascolta nessuno: dice di fare una cosa e fanno il contrario, d <laughs> anche se fosse vero. Dai comunque dai, ti ringrazio per questa conversazione. Alla prossima, uhm, ciao.
<chuckles> Esa Grazie a te. Alla prossima. Ciao.